Est-ce que tu pourrais me raconter une expérience de jeu vidéo, heu, d'enfance qui, heu, t'a marqué, te rends nostalgique et peut-être même un un jeu que tu as gardé et que tu joues encore aujourd'hui?
Ouh là, mais alors j'ai tellement de jeux. Le jeu vidéo, c'est c'était quelque chose de sacré à notre génération, heu, d'a d'assez révolutionnaire. Alors c'est heu, ouais, c'était c'était une passion. Maintenant, aujourd'hui, voilà, avec la vie perso, le travail et tout, ça est, malheureusement, par manque de temps, mais c'est toujours, heu, l'amour du jeu vidéo est toujours là, ouais.
C'est c'est une passion? OK. Et du coup, heu, tu parles de génération et cetera. Ta ta génération, heu, a commencé avec, heu, quelle, heu, console et et aujourd'hui est-ce que tu en as 1 ou 1 nouvelle?
Heu, je dirais que ça a été, hem, la génération des Game Boy, heu, les toutes premières Game Boy, heu, <chuckles> où tu ren où tu mettais des grosses disquettes grises à l'arrière. Heu, ça, c'était, heu, c'était ma mère, à l'époque, qui en avait 1, elle jouait à Tetris. Et, hem
OK. Ah! Le fameux jeu Tetris, l'assemblage de briques, heu, heu, qui est qui est très prenant et et et dont personne, heu, pas grand monde n'a été au bout?
C'est ça, c'est ça, effectivement, avec un Ouais. Non ben, heu heu, c'est vrai qu'effectivement, ben, ce moi, c'était un petit écran où il y avait même pas la lumière, donc, heu, voilà, c'était c'était pas très agréable à jouer, mais, heu, j'y passais parfois quand même quelques heures. Heu, après, j'avais d'autres jeux, hein. Le Tetris, c'était pas non plus, heu, mon mon point fort, parce que c'est vrai que c'est très compliqué.
Ah! Jeu favori?
Donc, ça, c'était ma génération Game Boy, et après, effectivement, heu, quand j'ai commencé plus tard à avoir un ordinateur, heu, j'ai trouvé d'autres jeux bien sympa.
OK, et et donc, heu, dans ton expérience, heu, jeu vidéo pour toi ça veut dire, heu, console ou ça veut dire ordinateur?
Heu, un peu des 2 au final. Maintenant, c'est c'est complètement les 2, hein, heu. Avec un PC, un ordinateur, on peut on peut jouer aux jeux console. Et à l'époque, c'était c'est vrai que c'était assez distingué. Heu, tu avais la console et tu avais l'ordinateur. Mais bon pour moi, à l'époque, c'était justement plus ordinateur, et je jouais notamment à à un jeu, heu, MMORPG français, heu, qui était Dofus.
Ouh là! Est-ce que tu peux me traduire, heu, MMORPG?
Un MMORPG, c'est, heu, un jeu multijoueur massif, heu, comme ils appellent ça, ou, heu, donc avec l'aspect RPG, donc, heu, un peu roleplay, heu heu, où tu as des classes de personnages. Tu choisis, heu, si tu veux être, heu, une classe plus au corps à corps, une classe plus à distance, avec de la magie, sans magie, et cetera. Et, heu, et dans ce jeu là, justement, j'ai commencé, heu, je devais avoir, heu, à peine 10 ans quand c'est sorti et ça commençait en primaire et, heu, ça m'arrive parfois avec des amis d'enfance, d'y d'y rejouer, encore, heu, aujourd'hui. Oui, oui, oui, c'est incroyable.
D'accord. D'accord. D'accord. Ah, encore? Et du coup, heu heu, c'est quoi l'objectif de ce jeu? Qu'est-ce qui t'a plu?
Heu, ben là, au final, c'est surtout comment je l'ai j'ai commencé, heu, c'est-à-dire que c'était un ami. On était au à peine au CM2, en classe, heu, ouais, en classe primaire. Hem, et bien, c'est un ami qui me dit: «Eh, tu connais Dofus?». Heu, je dis: «Non.», et puis, ben, ça a commencé comme ça. Heu, il m'a montré chez lui, petit à petit. Et puis, on est devenu très vite addictifs addicts. Et heu, et puis, en fait, le but, bah c'est de monter ses personnages, heu, monter de niveau. Hem, et puis réussir à à tuer les monstres, heu, av avancer dans les zones, heu, à monc avancer dans le monde et à collecter des objets.
Ouais. Ah, ouais, d'accord. Donc, heu, le but du jeu, c'est c'est de, c'est pas que de la découverte, il y a aussi, heu, du challenge, un petit peu de de tension aussi, heu, avec, heu, devoir tuer des personnages qui sont peut-être aussi un peu plus imposants, changer de méthode et puis avoir aussi peut-être une quête, heu, par récolter tu disais, heu, des des objets?
Ouais. C'est ça, effectivement, oui, il y a il y avait pas mal de quêtes, et ce c'est vrai que te c'est important que tu en parles, les quêtes, parce que dans dans ce jeu, les quêtes, c'est vraiment, heu, exceptionnel. Heu, tu finissais jamais vraiment les quêtes, c'était extrêmement long, et je repense, heu, je repense à aujourd'hui où, heu heu, tu sais, comme dans plein de jeux vidéo, tu peux t'aider avec des astuces, des solutions sur internet. À l'époque, tu avais tu avais pas ça, tu devais y aller à la débrouille. Et ça, c'était exceptionnel, parce que pour 1 seule quête, parfois, heu, on passait des heures. Et quand je dis des heures, c'était, heu, on s'organisait même des soirées pour, heu, être ensemble 4-5 heures pour avancer dans 1 seule quête. Et c'est ça qui qui donne des expériences, inoubliables.
Ah d'accord. Ouais. D'accord, OK. Et vous jouiez tous ensemble dans la même pièce ou en ligne, à distance?
Heu, ben, c'était, heu, c'était ça a toujours été un jeu en ligne bien sûr et, heu mais le truc, c'est que, comme j'ai dit voilà c'est, alors déjà c'est bien plus riche, heu, de se retrouver, heu, ensemble, dans la vraie vie et, heu, et on s'organisait, heu, heu bon ça c'était un peu plus tard au collège, mais on s'organisait des soirées pizzas, heu, ou, on jouait d on faisait des même des nuits blanches, heu, enfin c'était c'était incroyable et et sinon oui, en dehors de ça, c'était à distance, chacun chez soi.
Ouais. OK. Et heu, et donc aujourd'hui, heu, tu refais des nuits blanches avec tous tes amis de temps en temps? 1 fois par an ou à période, heu, à période assez, heu, éloignée?
Oh, non, non aujourd'hui, heu, à la trentaine, heu, je je pourrais plus me permettre ça. Mais, hem, c'est vrai que, il y a bah je crois que c'était cet été, ouais, il y a quelques mois. Heu, c'était pas une nuit blanche, mais on s'est retrouvés justement, on s'est fait une soirée nostalgie parce que, donc, heu, cet ami d'enfance, qui m'a fait découvrir le jeu, bah, il a fait découvrir le jeu à à d'autres amis, heu, d'enfance. Ça s'est un peu propagé comme une, heu, comme une une pandémie, un virus, et, heu, on était au final, heu, 8-9 amis d'enfance à y jouer. Et là, on s'est retrouvés, heu, se
OK. Ouais. Et ouais, donc tout le monde joue au même jeu et, en fait, vous en êtes fait un petit rituel de se retrouver quoi.
C'est ça, exactement. Au final, heu, heu, on rattache le jeu à à une expérience, heu, humaine enrichissante, parce qu'on se retrouve tous ensemble, on partage des bons moments et justement, cet été on s'est retrouvés, heu, on était 9 ordinateurs, heu, dans la même pièce, heu, c'est un peu le rêve de beaucoup de jeunes justement de de faire ça, une une LAN, on appelle ça.
Ouais. Ouais.
Et heu, et c'est vrai que c'était c'était incroyable et ça fait ça rappelle les bons souvenirs forcément.
OK, OK. Et quand vous vous revoyez comme ça, avec, heu, tes, 8 ou 9 copains, ou ceux qui sont disponibles, vous passez vous refaites une partie, heu, vous repartez de 0 ou alors vous vous rappelez aussi, vous avez un moment où, vous parlez pendant 1 heure de vos expériences heu: «Ah, tu te rappelles, heu, comment c'était, cette partie là?» et cetera. Est-ce que vous avez, heu, heu des ah, la mémoire, en tout cas, des des événements?
Ah oui, forcément. Ben, c'est un peu des 2 au final, heu. Des fois, soit on va reprendre nos personnages, heu, des f bon il y en a il y en a qui ont perdu leurs personnages, soit ils ont été piratés malheureusement ou, heu, ou ils ont oublié les identifiants. Donc, heu, soit on reprend nos, quand même, nos anciens personnages ou on refait, heu, de 0 et c'est ça, justement, qui est bien, ça nous rappelle encore plus les souvenirs de reprendre les quêtes de 0 et sinon, heu, bien sûr, on discute, heu, des heures de de comment que ça s'est passé les 1res fois que qu'on a réussi à battre, heu, un monstre, un boss, heu, de de de réussir une quête et parfois, c'était dans des dans des situations inattendues. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus drôle.
D'accord. OK. Et heu, ce jeu-là, il était gratuit ou il était payant à l'époque?
Heu, alors, ça a été, heu, gratuit. Heu, ensuite, fallait un abonnement, heu, pour pouvoir profiter, heu, pour avoir plus de zones, et heu, et ça aussi, heu, ça ça ça ça rappelle les bons souvenirs. Parce que, heu, fallait payer des abonnements, heu. Des fois, on on on on chipait le téléphone des parents pour heu, ça fonctionnait, en fait, avec le crédit téléphonique. Il y avait pas besoin de carte bancaire à l'époque. Donc, on appelait les numéros pour s'abonner, et heu bon, c'était, heu, 3-4 € le mois, à peu près, quelque chose comme ça. Et heu, ouais, c'était assez abordable et et voilà. On était au collège, donc, on pouvait pas se permettre de payer avec notre salaire. Donc, c'est pour ça. Mais, oui, c'était c'était gratuit si on voulait un peu jouer, et sinon, fallait payer pour mieux jouer.
D'accord. Ah! OK. OK. Ouais, donc, c'était abordable quand même! OK. Souvent dans les jeux vidéo, il y a une chose qui est hyper importante, c'est les graphismes et la musique. Est-ce que toi, par exemple, ta musique tu l'as, quand tu as rallumé un peu, heu, la flamme, heu, de ce jeu vidéo, tu tu tu t'es remis en tête toutes ces musiques, heu, ou ça t'es revenu tout seul?
Ouais, ouais, ouais, carrément. Ben au final, heu, et c'est j'avais cament ca cade carrément oublié en fait cet aspect. Heu, la bande son, elle est, heu, inoubliable. Heu, il y a notamment quand tu commences l'aventure dans dans ce jeu, heu, il y a une une musique, heu, heu, dans un endroit s'appelle Incarnam et c'est c'est une musique, heu, très douce, heu, avec, heu, de la flûte, heu, heu, qui t'entraîne vraiment, heu, de à à partir à l'aventure et c'est ça qui qui est super nostalgique. Des fois, on se lance, heu, quand on se retrouve, on se remet le, heu, le générique, enfin, heu, la musique sur YouTube et ah, oui c'est incroyable, ah, la bande son, heu. Alors les graphismes ils étaient pas exceptionnels au début. Heu, c'était une vue de dessus, heu, assez assez dégueulasse faut le dire et ensuite, heu
Mmh. D'accord. Ah ouais, c'est de la 2D, alors.
Ouais, c'est ça effectivement. Et après, heu, après ils ont amélioré. Là ils ont même sorti, heu, une nouvelle version, heu, 3.0 donc, heu, avec des graphismes incroyables et ça, ça fait plaisir, surtout une entreprise française, heu, qu'on aime soutenir.
Et et du coup aujourd'hui, heu, est-ce que tu es parent par exemple? Ou si tu l'étais, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais partager avec ton enfant?
Heu, alors je j'ai pas encore d'enfant, heu, mais c'est vrai que <laughs> c'est c'est peut-être, heu, heu, on, c'est en discussion avec la la compagne, mais, heu, c'est vrai que si je devais avoir, heu, un enfant, est-ce que je lui enseignerai? Heu, peut-être, je lui dirai, heu, pas forcément de de jouer à ce jeu-là. Mais oui, s'il avait des copains ou des copines, heu, je lui dirai très clairement, heu, n'hésite pas. Heu, alors bien sûr, je vais je vais tout faire pour pas qu'il passe, heu, des heures et des heures à scroller sur, heu, sur TikTok et des trucs, heu, excuse-moi, un peu, heu, heu «décérébrés», comme je dis. Mais, heu, ouais, s'il a l'occasion de jouer, de partager de l'expérience humaine avec des copains, mais alors je lui dirais: «fonce», peu importe le jeu, il faut qu'il vive cette expérience incroyable.
Ouais? Ouais. Ouais, d'accord. Ah oui d'accord, donc, tu es tu as vraiment cette, heu, culture, heu, un petit peu, heu, jeu vidéo, heu, qui est bien ancrée et cetera. Heu, tu as eu des consoles à côté de ça?
Oui. Ouais, j'avais également des consoles de jeu, heu, alors, pareil, que ce soit avec les mêmes amis ou avec d'autres, ça m'arrivait de jouer, heu, heu, soit en ligne ou hors ligne, heu, à plusieurs jeux aussi, oui.
D'accord et et et est-ce que tu as tu es quelqu'un qui joue à à tous les styles de jeu? Est-ce que tu t'intéresses vraiment à tout? Est-ce que c'est vraiment juste, heu, des des jeux, heu, où tu incarnes un personnage, qui t'intéressent? Ou est-ce que ça peut être heu, ouais, d'autres, heu, d'autres types de jeux?
Hem, c'est vrai que les les RPG, c'est, bah, c'est vraiment cet aspect RPG que j'aime bien, un peu comme c'était dans, un peu comme c'est le cas dans Dofus. Heu, après l'aspect MMO, donc ça, ça va être l'aspect en ligne, heu, et moi, je suis plus trop en ligne actuellement parce que, voilà, heu, j'ai j'ai envie d'être plus posé, de jouer tranquille à mon rythme surtout, hein, comme je l'ai dit, heu, plus trop le temps dans la vie, donc à mon rythme. Donc ça va être surtout des RPG, heu, sur console, heu, sur des Dragon Age, heu, heu, des FPS RPG comme Borderlands, par exemple, ou plein d'autres plein d'autres jeux, mais, heu, voilà, je vais faire peut-être, heu, seulement 1 ou 2 heures par semaine. Mais, heu, ouais, j'y jouerai toujours, heu, quand j'ai le temps, du moins.
Ouais? Ouais, OK donc tu te gardes, en fait, aujourd'hui, encore ce petit plaisir. Est-ce que c'est ça, le fait, quand tu rentres, d'allumer ta console ou ton ordinateur, aujourd'hui, tu as plus de 30 ans, tu me disais, est-ce que c'est ça, aujourd'hui, qui te permet d'entretenir cette nostalgie? Ou heu, heu, c'est heu, simplement, heu, bah, le souvenir, heu, les bons moments, heu, ça t qui te rappellent des émotions?
Ouais, ne ne ne ne me vieillis pas trop, hein. J'approche la trentaine pour le moment, mais <laughs> c'est vrai que je vais je vais je vais arriver, heu, aux 30 ans quand même bientôt. Hem, non, je dirais que c'est surtout, heu, ouais, que j'ai j'ai baigné littéralement là-dedans. Hem et c'est ça qui, alors je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais c'est ça qui manquera un petit peu à la à la nouvelle génération actuelle. C'est que, eux, ils baignent trop dans les réseaux sociaux, dans dans l dans dans le téléphone, dans t tout ce qui est vraiment superficiel, virtuel, même si un jeu reste virtuel, mais tu peux quand même partager certaines choses, heu, surtout si tu joues en en ligne ou si tu rencontres des gens, ou si tu trouves des amis qui partagent aussi les mêmes jeux. Mais, sinon, dans mon cas, heu, bah, c'est un peu pour, heu, pour décompresser, déconnecter après une grosse journée, heu, au travail.
Ah! OK. Ouais. Et et et tu me fais penser à quelque chose, heu, c'est est-ce que tes parents, à l'époque, ne disaient pas la même chose vis-à-vis de toi, heu, que ce que tu dis vis-à-vis des jeunes d'aujourd'hui? C'est-à-dire que tes parents, ils avaient peut-être pas connu les jeux vidéo, ils étaient plutôt jeux de société et ils avaient peut-être cette réflexion aussi de dire: «Bah les jeux de société des jeux vidéo, ça les abrutit, heu, ça leur rempê empêche de faire du lien social parce qu'ils sont derrière leur écran toute la journée». Heu, est-ce qu'ils avaient aussi cette réflexion-là?
Mmh mh. Ouais. C'est fort possible. C'est effectivement fort possible. Hem, je dirais même c'est ça doit être le cas. Heu, maintenant que tu le dis, j'ai sûrement dû entendre, heu, ma grand-mère, à un moment, le dire, heu: «Ah ces jeunes-là, toujours, heu, sur leurs consoles, heu, ils font rien de leurs journées, ils sortiront pas.». Donc effectivement, hem, c'est vrai. Après, hem il y a, ouais, co ouais il y a, comme je l'ai dit, il y a jeux vidéo et et jeux vidéo. Je veux dire la la technologie, heu c'est, pour moi, c'est beaucoup trop les réseaux sociaux, heu, ça ça fait, ça éloigne plus les gens que ça les rapproche clairement et ça peut même être des sources
D'accord. OK. Alors si on se rapproche un peu plus du pur jeu vidéo, est-ce que tu es quelqu'un qui fréquentait des salles d'arcade?
Oui. Et bien oui, quand j'ai, j'habitais au Japon, heu. je faisais énormément et ça, c'était un gros kiff de faire des salles, heu, d'arcade, ouais.
Ah, tu as tu as habité au Japon? Longtemps?
Ouais, effectivement, heu, un peu moins de 2 ans.
OK, tu étais jeune avec tes parents ou adulte?
Heu, non, non j'étais, heu, c'était juste avant le covid là, il y a, heu, il y a 5 ans à peu près, heu, donc j'étais seul.
D'accord. OK. Et donc, heu, le, waouh, le Japon, c'est le pays du jeu vidéo. C'est quoi leur rapport à à avec ce jeu vidéo, avec cette création? C'est c'est, presque même, heu c'est dérivé avec les mangas, avec heu, voilà, avec tout cet univers qu'ils arrivent à créer.
Ouais. Et bien justement, heu, j'ai j'ai je suis allé dans des bornes, heu, enfin dans des salles, heu, de jeux, de bornes arcade et je me suis fait des amis comme ça. Et ça, franchement, encore une fois, heu, si ma grand-mère était là, je lui dirais: «Bah tu vois au final, les jeux vidéo ont encore une fois, heu, rapproché les humains». Hem, parce qu'effectivement, je jouais avec, heu, c'était que du Street Fighter ou du du Tekken. J'étais pas si fort que ça mais je jouais quand même avec quelqu'un. C'était une personne en face qui jouait et j'ai fait plusieurs bornes comme ça et après on s'est fait un cercle d'amis, heu, parce que des fois une personne était accompagnée de plusieurs amis. Et déjà, quand je suis étranger, ils voyaient un étranger comme ça qui vient jouer. Heu, ah oui, franchement, c'était top. Et grâce à ça, je me suis fait des amis, ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. OK! Ça, c'est une sacrée expérience. Hem, il y a aussi, heu, bah, des jeux aujourd'hui, heu, qui arrivent à à se connecter à distance, heu, par téléphone, heu. Des fois dans des bars, tu peux voir des des jeux de fléchettes où tu peux être connecté à quelqu'un qui joue à l'autre bout du monde. Pour toi, c'est l'avenir?
Oui. Honnêtement je ne sais pas, c'est peut-être un peu, ça va peut-être un peu trop loin comme, heu, comme l'IA et comme plein d'autres choses. Ouais, l'évolution de ce côté-là, elle ne serait pas vraiment utile. Heu, pour moi, c'est c'est peut-être effectivement l'avenir, hein, oui, oui je j'en pen j'en doute même pas, heu, qu'ils vont essayer de de rendre les choses plus simples, heu, et plus accessibles. Donc, heu, je pense qu'effectivement, ce sera la norme, heu, dans l'avenir, heu, très proche.
Ouais. OK et bah, écoute, heu, en tout cas, merci beaucoup pour ton avis, heu, très étayé sur, heu, bah, ce côté, heu, jeu vidéo qui te rend, heu, nostalgique. Et heu, bah, en tout cas, heu, c'était un plaisir d'échanger avec toi et heu merci beaucoup.
Oui. Beh, plaisir partagé, merci à toi également pour tes questions et ça m'a bien fait plaisir de de raconter un petit peu, heu, mon expérience de jeu et surtout de d'avoir, heu, rappelé de nouveau quelques souvenirs, heu, donc, merci à toi.